Oo, yun naman pala kasi 'di ba minsan pag too much daw yung hours ng sleep, parang imbes na parang ma energize ka parang lalo kang napapagod may ganun daw, so 8 hours lang tapos ah, na-try mo na bang uminom yung alam mo yun yung mga let's say kahit mga tsaa or mga drinks na alam mo yun pwedeng makapagpa -alive sayo ganun.
Mm, yun nga din sa tingin Mm. Ah, umiinom ako ng mga niyang mga tsaa, pero hindi kapag before ako matulog parang iniinom ko siya kapag, ah, mag-wo-work ako, mm. Nasa pagitan ng work ko. So, nasa ano yan, nasa parang 10:00 hanggang sa 6:00 A 10:00 PM hanggang 6:00 AM umiinom ako ng mga tsaa, umiinom ako ng kape, pero 'pag matutulog na ako hindi kot hindi ako nagta-take ng kahit ano dun. Ang iniinom ko lang parang warm water tapos tulog, tulog na ganon.
Hmm. Ayun, maganda yung ganun. Kasi kumbaga parang yung warm water nakakapagpaano eh, alam mo yun nakakapagpakondisyon siya ng katawan para mag-sleep 'no. Pero alam mo suggestion ko sayo, pagkagising mo try mong uminom nung mga kunyari nakaka-energize na inumin, let's say, ah, let's say fruit fruit juice mga ganun or kaya alam mo may nag may mga tsaa na for ano eh, alam mo yun for energy yung mga ganun, may mga ganon yung mga may mga ginger, may mga lemon ganyan, para energized ka. Tapos, ah, ang gawin mo pagdating pagkagising mo gawin mo parang mag-alarm ka pa rin 'di ba parang 8 hours ganyan, na sleep na talaga lang. Kasi malaking bagay talaga yun, may mga pagkakataon talaga na napag napapasobra tayo ng tulog, parang imbes na parang nakabawi tayo paggising parang alam mo yun gusto pa nating bumalik sa pagtulog 'no ganon din ba yung nararamdaman mo?
Mm. Mm. Hmm, mm. Ah, oo. Hmm. Mm. Mas lalong pag Mm. Oo, ganun na ganun talaga, parang u sobra na nga pero parang kulang pa parang ganon kaya balik ulit sa tulog, mm. pe mm.
Mm. Totoo, ts Sige, go ahead.